Ừm. Có nha, cái giờ buổi sáng thì bắt buộc mình phải cố định rồi, ờ. Mình á thì công việc của mình là bắt đầu từ lúc 8:00, nhưng mà cái quãng đường của mình nó hơi xa, đó, cho nên là mình, à, cũng phải di chuyển khoảng tầm 1 tiếng mới tới công ty lận. Thành ra là nói 8:00 là bắt đầu làm chứ thực tế là mình phải đi từ lúc 7:00 rồi, và phải dậy từ lúc khoảng tầm 6:00 để mà vệ sinh cá nhân này kia đó, để mà chuẩn bị cho cái chuyến đi làm của mình đó, thì, à, thường á mình sẽ phải thức dậy vào lúc 6:00 hoặc trễ nhất là 6:30. Nhưng mà cái giai đoạn gần đây nè, mình thường xuyên là phải, à, kiểu như, mình, à, mệt mỏi, dậy hông có nổi, do là phải thức khuya nè, rồi xong rồi giờ giấc nó không có ổn định ấy, thành ra là cái việc ngủ dậy của mình nó cũng không có được, ờ, là lành mạnh như ngày xưa nữa. Mình thường xuyên là tắt báo thức nè, rồi xong rồi nằm mệt mỏi, rồi xong rồi con mắt thì đúng rồi, nhiều khi mà ngủ xong có con mắt nó không có được thoải mái nữa bạn, dậy con mắt nó cay cay nè, rồi xong cũng không có muốn mở mắt ra luôn. Thành ra là thường xuyên, a, đợt, à, thời gian gần đây là mình sẽ phải đi trễ nè, rồi mình dậy trễ nè, rồi ảnh hưởng đến công việc của mình luôn á bạn ơi.
Ừm. Ừm. Ừm. Ờm. Ừm. Nằm nướng thêm, đúng hông? Ừm. Ừm. Ôi, nó ảnh hưởng thêm cái khía cạnh bên văn phòng nữa, rồi cái điểm, ơ, điểm điểm danh nó cũng sẽ có ảnh hưởng luôn, nhưng mà có phải là ngày nào bạn cũng thức tới 3:00 hông? Hay là 1 tuần thì chỉ có vài ngày, 2-3 ngày thức tới 3:00 thôi, còn một số ngày còn lại thì có thể đi ngủ sớm hơn?
Ừm. Ừm, chính xác nè. Ừm đúng rồi nè, ờ, cái việc của mình á, tùy ngày thôi, cũng không phải là ngày nào nó nó nhiều đâu, ngày nào nó cũng nhiều, ngày nào, ờ, hên xui thôi. Nói chung là ngày nào mình có hứng á thì mình lại làm, à, nhiều, thành ra là cái giờ giấc nó cũng hông có ổn định l cho lắm. Đó. Có những ngày mình siêng á thì mình làm tới 3:00 sáng, thì mình thức tới 3:00 sáng luôn đúng rồi, cũng có những ngày mình mình lười á, thì mình thôi, mình, à, mình làm tới tầm, à, mười mười giờ, 11:00 thôi, rồi sau đó mình lại tiếp tục mình giải trí. Là là xong rồi mình, ờ, nhắn tin người yêu nè, rồi xong rồi mình lại lướt web, a, xem phim nè. Đó, cũng có lấy 1 ngày một vài ngày mình lười thì mình lại ngồi bấm điện thoại, thành ra là mình chưa có làm sao căn chỉnh được một vài cái thói quen của mình cho nó hợp lý nè, đặc biệt là sắp xếp công việc lại làm sao cho nó hợp lý để mình có thể ngủ sớm hơn nè. Đồng thời nữa là mình cũng chưa có to bỏ được một vài cái thói quen xấu, giống như là bấm điện thoại vào lúc khuya đó, làm cho giấc ngủ của mình nó bị, à, giảm đi rất là nhiều đó bạn.
Ừm. Ờ. À, là có chỉnh được chỉnh được cái giờ đi ngủ ha? Ừm. Ừm. Ừm.